Да, я даже, э, считаю, что не нужно относиться к ним как к ошибкам или, а, н точнее, может быть, не воспринимать как ошибку, что это что-то ужасное и непоправимое. А вот, а, то есть, ну, неважно там
Мгм. Ну да. Пока, все живы, всё нормально. <chuckles> Все живы, здоровы, всё хорошо.
Мгм. Да, да, то есть вот <chuckles> <exhales> это единственная <chuckles> непоправимая ошибка, действительно. Вот да, легче относиться к жизни. Хотя вот ты ты говоришь там забыть документы, опоздать на поезд. Ты знаешь, э, есть вот перегиб тоже, с другой стороны, когда вот человек действительно всего боится. То есть, с одной стороны, есть ответственность: да, человек должен проверить документы, должен вовремя там следить за временем, если он куда-то едет- это нормально. Но вот я настолько стремилась, чтобы вот мне так страшно было вот с как сказать, что если так будет, вот я опоздаю на поезд, что меня это, ам, так напрягало. То есть у меня всегда было перенапряжение, поэтому мне всегда было неприятно какие-то поездки, участвовать в конкурсах, потому что я на себя такую ответственность то есть, упаси бог ошибиться, это прям вот конец света. И это абсолютно неправильное отношение. Мгм.
Это да. Мгм. Мгм. Ну да. Ой. М. <chuckles> То есть, как бы, страх был то есть. Да. То есть страх был ещё выше, то есть страх от ошибки был ещё выше, чем потенциальные последствия от этой ошибки.
Да, как да. Конечно, конечно, это вот н не неадекватность уже некая, которая, ну, как будто болезненность, да, и со временем ты вот, э кто-то скажет: "Ну, ответственный"- доверяешь, да, и никто не знает, что в ч в голове у человека вот этого ответственного происходит. Вот таких людей, как я, их даже наказывать нельзя, потому что если они совершают ошибку, они себя грызут так, что, э, даже никто, э, так не будет делать, м. Да, если они будут знать, они, наоборот, пожалеют, ещё и успокаивать будут, потому что и так вести себя нельзя, иначе получается вот выгорание, а, у тя всегда плохое настроение. Со временем, когда это всё накапливается, когда ты становишься взрослым, уже взрослая проблема, работа, семья. И если ты вот так относишься, то, конечно, это всё чревато, э, н ну, в итоге это ведёт к, э, физическим болезням, да, вот. Как бы, как говорится мгм.
Ну да. Мгм. Ну да. <chuckles> Никакое ни наказание не надо. <chuckles> Мгм. Ну да. Конечно, как так жить можно? Конечно, потому что тут столько Да, столько, как бы, всего может, когда ты взрослый, да, что ты, как бы, столько всего может пойти не по плану, даже если ты всё сделал прям абсолютно правильно. Но иногда просто что-то случается, потому что без причины. Это вс надо, наверное, всё-таки готовиться именно как-то морально, де ну, что ли, собирать силы именно для таких происшествий, от тебя никак не зависящих, а не загонять себя да по всяким мелочам.
Все болезни от нервов. Конечно. М-да. По мелочам, да.